Allora, ecco, ehm, di me devi sapere 2 cose, che io non mi ricorderò mai i titoli dei film, i titoli dei libri e gli scrittori, e neanche i cantanti, le canzon cioè a me le co mi piacciono molte cose, ma non mi ricordo assolutamente i titoli e gli autori. Questo è un grande dilemma che uhm, che ho e non non riesco a risolvere.
Ah. Okay, tu prendi a caso <chuckles> Beh, magari non lo so, uhm, si possono fare dei test quando si dimenticano le cose, no, sai
<chuckles> Adesso, adesso non ne non esageriamo, ti ho una buona memoria per molte cose, ma per questo proprio zero. Ti dirò che forse, mhmm, l'ultima trilogia che ho letto si chiama, uhm, la trilogia del mentalista? No
<chuckles> Okay. Ah. Sì certo, famosissima.
Famosissima, bellissimo, cioè io in in 1 mese mi son fatta fuori i 3 romanzi, no fors no meno di 1 mese, cosa dico, 2, 3 settimane.
Sì. Eh caspita! Alla faccia diciamo, ehm,
Sì, sì, è stato bellissimo, mi son piaciuti tantissimo, il finale un po' meno, perché io i finali aperti li detesto, cioè vorrei saper poi soprattutto visto che non ci sarà un seguito, ehm, però molto bello. Quel genere lì mi piace molto, ecco. Oppure un altro che ho letto è La paziente silenziosa, però non mi ricordo l'autrice sinceramente, ehm, però questo genere qui.
Okay. <chuckles> Okay. Okay. Ah, okay. Ho capito, quindi ma un po' psicologico anche probabilmente.
A anche sì, sì, sì, molto interessante.
Okay. Okay. Beh, uhm, diciamo che, mhmm, mi sembra di capire che comunque con questa tecnologia, uhm, hai tutto sommato un rapporto positivo, no, cioè, uhm,
Sì, sì, ma la uso molto, anche tipo chatGPT e lo uso tantissimo.
Pensa se diciamo che, uhm, sei ancora tu che utilizzi lei e non lei che utilizza te.
Esatto, esatto. Fortunatamente è ancora così. <chuckles> Poi non so se cambierò, però al momento è così.
Okay. Hai ancora tu il il controllo della de il timone della della nave.
Esatto. Non sono posseduta ancora, esatto.
Certo, certo, beh, allora devo farti i complimenti perché, ehm, no mhmm, purtroppo non è non è facile, ci sono molte persone che invece, ehm, lottano tutti i giorni con la dipendenza da smartphone, ehm, e quindi diciamo tu che ce l'hai addosso tutto il giorno, ma riesci comunque ad utilizzarlo con criterio, ehm, non è una cosa scontata. Ehm, mhmm, detto questo, ehm, niente, mhmm, ti ringrazio per aver condiviso, ehm, le tue abitudini con con la tecnologia. Ehm, prenderò qualche spunto che, mhmm, <smacks lips> è cosa buona e giusta e ti ringrazio. E niente, ti saluto.
No infatti. A presto, grazie mille per questa bellissima conversazione.

Beh, mhmm, nel senso, 8 ore, comunque dormi tanto allora.
Sì, sì, cioè nel senso non soffro assolutamente di insonnia o comunque problemi di questo genere. Dormo sì, cioè io mi sveglio sempre alle 7 della mattina, quasi biologicamente, cioè non metto neanche più la sveglia praticamente, perché ormai il mio corpo si alza a questo orario qui. Ehm eh sì, esatto, ho un orologio biologico e la sera poi, anche se vado a letto magari alle 11 o alle 10, certe volte so' andata a letto anche alle 9 e mezza, dipende se so' stanca o meno. <chuckles>
Okay. Okay. Sì. Sì sì. Sì, hai l'orologio biologico. Sì. Ah, ah, ah. Okay, okay, quindi diciamo e esce la parte un po' anziana che che è in te insomma.
Esatto, assolutamente. Diciamo che finché uhm, fino a 1 anno fa andavo ancora moltissimo anche in discoteca, quelle 2-3 volte a settimana.
Ah okay, quindi attività intensa diciamo.
Esatto, sì, anche poi durante gli anni delle superiori: io mi ricordo che andavo in discoteca tipo il venerdì, il sabato e il mercoledì, cioè quindi proprio anche se andavo a scuola il giorno dopo io andavo; ma le ho gi <chuckles> esatto sì, le ho girate talmente tanto e talmente tante, che mi sono veramente rotta; cioè tanto poi son peggiorate negli anni, son degradate, quindi non ne ho proprio più voglia. <chuckles>
<chuckles> Ah. Okay, okay. Anche infrasettimanale quindi. <chuckles> Okay. Okay, diciamo che hai bruciato le tappe subito e quindi ormai, ehm, non <chuckles>
Esatto. S sì, io vado a ballare da quando ho 13 anni, quindi proprio
Ah okay, okay. Quindi sei sei ce l'hai proprio nel nel DNA, però ti ha un po' stufato la uhm, la la la serata proprio discoteca.
Sì, e ma poi, mhmm, più che a più che ballare lo facevo co per le mie amiche, per divertirci insieme, per per rimorchiare i ragazzi, cioè alla fine, noi lo facevam per quello. <chuckles>
<chuckles> Alla fine puntiamo sempre lì, eh, insomma.
Ma sì, perché poi i ragazzi di oggi, cioè nel senso uhm, al tempo, poi quando ero alle superiori, non si facevano mai avanti, cioè magari sì, ti fanno i commentini, cose così, però in discoteca l'unico mo era l'unico momento dove riuscivi un minimo a farli approcciare a 'sti poveretti, quindi, eh
Mh. <chuckles> Quindi diciamo, ehm ehm, facevi un po' di beneficenza insomma, mi sembra di capire. Poi qui
Esatto, esatto, io e le mie amiche facevamo della sana beneficenza. <chuckles>
Okay. Quindi diciamo andavi così tanto spesso, uhm, perché, ehm, i insomma ti facevano un po' pena questi poveretti e decidevi di
Esatto, volevo essere una persona altruista. <chuckles>
Okay, okay, questo diciamo ti dà ti fa onore perché comunque non è non è scont se sei una persona altruista, me mettiamola così.
Mhmm, diciamo che poi a dir la verità no, sono abbastanza egoista come persona, cioè sono altruista solo per i le poche persone a cui tengo, e per il resto bah, uhm, basta, no, sono egoista.
<chuckles> Okay, okay.